Nossa, vo você falou a a essa pergunta eu fui lá, num churrasco.
Uhum. Olha que delícia! Hum, churrasco, família, churrasco.
Gauch Uhum. Churrasco, final de semana com toda a gauchada ali, com toda a família. Ai, olha, é arre
<chuckles> Olha! Você é gaúcha, que delícia. Nossa, não tem coisa melhor então.
Arrepio, porque assim, é é eu adoro carne, hoje em dia eu como um assim, uma vez na semana, né. Mas quando eu morava no Brasil, a gente comia muita carne, assim, muito churras
Uhum. Ah, sim. Fazia muito churrasco, é verdade mesmo que fazem bastante churrasco? Eu não conheço a cultura, eh, gaúcha, faz m churrasco direto mesmo?
Churrasco para tudo, tudo termina em churrasco. E assim, meu pai adorava um chu ele era bem aquele esse gaúcho da bombacha, né, ele adorava um ele tinha até gaita, tocava a gaita também.
Hum, hum. Olha, bem aquela tradição mesmo que a gente vê mesmo assim em televisão mesmo. Que legal. E e que e que que fazia que que o gaúcho faz de diferente do por exemplo do churrasco do paulista, assim?
E Sim, sim. E Ai, boa pergunta, porque o do paulista também é muito bom. Eu, não morei em São Paulo há muitos anos e São Paulo se come muito bem.
Você é você é você é ga <chuckles> Hã. Também se come bem, né.
É Se come bem, se come bem, então, assim, eu acho que é a
Da onde que dá pra pra comparar será? Que lugar que daria para comparar, não que seja igual, mas que seja diferente?
Hum.

Hum, sim.
Mas ela nunca fez a cuca, a cuca parece é eu acho que é difícil, não é tão fácil fazer, mas é uma coisa que, olha, eu amo. Eh, meu marido foi para lá comigo né, assim, primeiro ele amou Rio Grande do Sul, assim, eu ainda comprava a cuca, né, de noite, de manhã a gente acordava: "Cadê a cuca?".
Uhum. Nossa que delícia. Hum. Uhum. Aham. Sério? Comia tudo. <laughs> Aí, ele amou, então.
Hum, ele amou, eh, era assim, eu tinha que ir lá, daí comprava 2 cucas, elas são grandes, assim, 1, 2 fatias, sabe, é <chuckles> é gran
Olha. Nossa, mas, eh, a cuca, ela é adocicada, é mais adocicada? É. Uhum.
É, a cuca ela tem ela o pão é um pouco doce, já, e, assim, em cima coloca açúcar, mas daí assim tem com uva, tem com vários recheios e é as
Hum. Delícia.
Uhum, nossa.
Hum.
Muito bom. Então, assim, a cuca desapareceu, eu falava: "Amor isso é muita caloria, aí. tá".
<laughs> E aí tem o tem esses pratos, assim, tipo, porque, por exemplo, feijoada lá, usa fazer feijoada, tem essa esse hábito de feijoada? É feijoada é a feijoada no Brasil, não tem jeito.
Está comen Sim, sim, sim faz feijoada, sim, tem porque tem muito po eh, tem muito porquinho, por ali, daí a eles, por exemplo, quase todos os meus tios tinham terras, gostavam de ter animais, leite, vaca, eh, ovos, o chimarrão.
O chimarrão esse o chimarrão é da sua região? É, né?
Sim, eu gostava do chimarrão, que a gente chamava mate doce.
Ó.